Tapi, betul-betul ini ya, kompleks ya karena di sini kan seperti halnya ya ini, ya mungkin aku juga pernah ngalamin di, eee, beda kasus di mana itu kan tentang acara, tapi kurang lebih kan ini terkait dengan apa ya, pekerjaan yang menyangkut dengan klien seperti itu. I karena kalau klien itu kan "tidak mau tahu ya" dalam tanda kutip, mereka ingin suatu kese eee, apa, kesempurnaan gitu kan, jangan sampai, eee, kesalahan lagi, nah tapi pada akhirnya membuat jadinya ketar-ketir ya, atau kayak, aduh ini, eee, sampai Kakak sendiri tadi kan bilang "Mau mau resign aja," gitu, jadi kan se secemas itu, betul kan?
Mhm. Mhm, bener. Betul betul. Mhm. Betul. Mhm. Iya, ya ya, sekuatir itu waktu itu.
Betul, tapi ada ini enggak sih, maksudnya ketika mengalami seperti itu tuh yang akhirnya mungkin sampai sekarang juga Kakak kan bertahan ya di di apa, di posisi itu atau, eee, setelahnya pun ya masih fine-fine aja gitu kan, ta tapi pastikan ada cara atau, eee, langkah-langkah enggak sih yang Kakak lakukan dalam situasi seperti itu yang membuat akhirnya Kakak tetap mau menjalanin itu?
Mhm. Eee, betul betul betul. Aku kalau bisa membaginya itu ada 2 sih sebenarnya, eee, ada menurut aku, eee, quick response, sama mungkin ada, eee, yang harus cepat gitu ya, eee, aku ngatasinnya gitu, sama yang berikutnya yang mungkin yang jangka panjang kayak lebih evaluasi sih gitu kali ya. Nah yang si quick response ini misalnya nih, kayak aku cemas nih, "Nggak mau pergi ke kantor ah," gitu, terus aku kayak diem dulu nih, bisa aku di tangga kos waktu itu aku ngekos ya, di tangga kosan aku kayak diem dulu sebelum, eee, apa, diem di heeh heeh, kayak apa ya namanya, dibilang meditasi sih enggaklah ya gitu, kayak diem dulu terus kayak menenangkan diri gitu, aku tutup mata aku, terus kayak tarik nafas gitu, terus gitu kasih afirmasi positif gitu, kayak kayak misalnya, "Kamu bisa, semua masalah itu pasti ada solusinya, kamu nggak sendirian, kamu itu bekerjanya di dalam tim bukan sendiri," git ka kayak gitu. Bener-bener seafir iya, gitu. Nah abis itu nanti se setelah selesai aku ngomong sendiri ke diri aku sendiri, terus aku kayak menghembuskan nafas 3 kali kayak, <exhales> terus, "bisa bisa bisa," gitu, terus aku pakai sepatu and then, eee, baru ke berangkat ke kantor gitu. Sama, terus uda heeh.
Mmm. Mhm. Iya betul. Jangka panjang. Oh oke. Ambil waktu, gitu. M Oke. Oke, kayak self-talk gitu ya. <chuckles> Oke. Mhm. M <chuckles> Oke, tapi betul banget, apalagi?